أنا بقى لي فترة كده مهتم بفكرة التمارين والGYM والحاجات دي، يعني حسّيت إن جسمي كده ابتدى إيه يطلع عن المعقول، ف ابتديت إن أنا أبص ممكن أعمل إيه، عشان أحاول أحافظ على صحتي أكتر، تمام؟ بس لقيت إن أنا <chuckles> يعني مش باعمل اللي أنا باقوله، يعني ممكن أقعد أخطط وأخطط، وأخطط، في الآخر ما باعملش حاجة، وممكن أروح أشترك في الGYM وأدفع، وأدفع وما ما أروحش برضو. <tsk> فاللي هو يعني مش عارف مش عارف إيه اللي أنا باعمله ده.
حلو أوي، حلو زي الفل. إمم. أ اللي هو أنا هاتمرن النهارده بس خليها بُكرة طيب عشان النهارده ورايَّا مثلًا مش عارف إيه.
آه، بالضبط، بالضبط، مش مش مش عارف، وممكن أروح أدفع اشتراك، يعني أنا أروح أدفع اشتراك سنة بفلوس وما ما أروحش، يعني اللي هو أنا اسمي اشتركت، على أساس إن الاشتراك ده هي ه هيتمرن لي مثلًا، ما تفهمش في إيه! أو أقول خلاص طب أنا هأتمرن في البيت، أتمرّن في البيت آه والله جدًا، جدًا، جدًا. أنا قلت خلاص طب هاتمرن في البيت شوية؛ عشان أجهز نفسي للGYM. وقمت منزّل بقى إيه؟ تطبيق كده من على النت، يقول لك مش عارف أعمل كذا، النهارده، آه، أعمل كذا النهارده، أعمل مش عارف إيه النهارده، آآ، تمرين الكذا أو كذا. اقوم أنا مثلًا ممكن أعمل تمرينة منهم، أو ممكن أعملها تمام فعلًا في يوم وآجي خلاص بس كده كفاية، يعني مش عا ولا بُكرة ولا بعده ولا كأني حملت التطبيق ولا كان. ولا كأني شُفته. فأنا ما ما يعني مش عارف أعمل إيه؟
إمم. لا، لا، لا، لا، لأ، وحش ده، وحش! <giggles> إمم. حلو أوي. يا سلام! أصلًا! وخلاص، شكرًا على كده. ما فيش ما ما مع ما عديتش أنت على فترة طيب انتظمت فيها؟
يعني، هو أنا عديت على فترة انتظمت فيها قبل كده، يعني أنا عايز أفضفض معاك برضو، بس هي من زمان الصراحة، يعني تقدر تقول كده لمّا كنت في إعدادي من حوالي 10 سنين، دي كانت فترة انتظمت فيها من 4 ل5 شهور. أمّا أنا حاليًا آه، آه، آه بعيدة ومش كتيرة أوي 4، 5 شهور، آه. ب اللي هو أمّا دلوقتي أطول فترة انتظمتها أسبوعين مثلًا.
مثلًا قعدت قعدت قد إيه؟ يا ربي، دي بعيدة أوي! إمم. آه بس أنت كده يعتبر جسمك ما عداش على الرياضة؛ لأن أنت بتقول 4 شهور من يعني من بدري أوي، فحتى كنت هاقول لك ذاكرة عضلية أو ف جسمك مثلًا فاكر التمارين، فأنت لأ، أنت كده بتتكلم في أكنك جاي جديد.
بالضبط، إمم. آه، آه، آه، آه. هو أنا بُص صراحةً صراحةً هو أنا كنت بالعب رياضة، أنا باتكلم على الGYM، الGYM هو اللي أنا ما في مشكلة. بس أنا كنت بالعب رياضة. لعبت سباحة ولعبت تنس، وكنت في التنس حتّى كنت يعني محترف يعني، فلعبت رياضات كتير، بس كGYM كرياضة بدنية لا، ما عملتش أي حاجة فيه، فأنا مش عارف أعمل إيه يعني؟ مش عارف إيه اللي يخلّيني ما اعملش كده؟ ما هو دي الفكرة بقى.
إمم. إمم. طيب ليه، ليه، أنا عايز أعرف ليه؟ آآ، مثلًا بسبب وقت والّا بسبب دراسة والّا شغل، مثلًا في هل في عائق يعني قابلك أوي؟

هو دايمًا كان بيبقى بسبب الجامعة إلى حدٍّ ما، كانت بتبقى صعبة شوية إن أنا أضبطها معاها بالذات إن الGYM ممكن كان يبقى بعيد عن البيت. آمم، فب يعني كنت باحتاج نوع من المواصلة هو دلوقتي ده مش مش مشكلة لأن أنا معايّا عربية، فحتى لو الGYM هو الGYM بعيد مثلًا حوالي تِلت ساعة دلوقتي اللي هو مش مسافة برضه.
إمم. طب جميل أوي، جميل جدًا. إمم.
فبالاقي نفسي إن أنا ممكن أنتظم كام يوم، وبعد كده ممكن أفوِّت يوم واليوم بيجر يوم، واليوم ده هيجر اليوم. أنا مش عارف بقى إيه اللي أعمله، إمم.
طَب ليه طيب؟ ما هو أنتَ أنتَ لسه بتقول دلوقتي أهو معاك عربية والGYM تِلت ساعة بس، فحتى التِلت ساعة دي ممكن تعمل فيها يعني أي حاجة وأنتَ في العربية تسمع مثلًا أغنية تحمسك مثلًا للGYM آآ
ده حقيقي، إمم.
اعمل أي حاجة يعني، فاهم؟
ما هو أنا مش مش عارف إيه اللي بيخليني فعلًا ما ما أكملش إيه إيه اللي بيخليني أبطل؟ أنا بجد مش عارف أحط إيدي على الموضوع. فيعني أنا مش عارف، أنا هاقول لك أنا ممكن أروح يوم، يومين وأبطل يوم، وما أكملش، آجي بعدها بأسبوع أروح. فده بالتالي أصلًا بيبوظ لي الدنيا خالص، يعني باروح باتعب وممكن أتصاب وممكن، وممكن فمش عارف برضه أعمل ايه؟
إمم. طيب إمم. طيب أنتَ جربت ت جربت مثلًا تشترك مع مع كوتش مثلًا شخصي كده ليك أنتَ؟ ومثلًا تتابع معاه وهو يتابع معاك، وبالتالي هيجبرك إنك تنزل مثلًا إن هو هيكلمك يوميًا يتفق معاك على المواعيد ويضبط لك الجدول وهكذا، ما جربتش الحركة دي؟